آه، إيه يعني يبقى قاعد في بيتهم ومرتاح و ولا headache ولا أي حاجة، وفرق 150€، يولعوا إن شاء الله يكون فرق 300€ حتّى والَّا 500 ي
صح. بالضبط. ويدوّر على حاجة تانية غيرها، إيه المشكلة؟ يعني قصدي يدوّر على حاجات أيوه، برافو عليك، الإسود.
أسود، أسود. من غير عقد. آه، آه، ما هي هي لازم تمشي كده يعني، أصل لو أنت بُصّ هي البلد كده، هي البلد اللي بتجبرك إنك تعمل كده، معلش يعني الرواتب زي الزفت، فاهم، فأنت أنت هتجبرني أعمل كده، ما امّال ل هاعيش إزاي، وأعمل فلوس إزاي؟
فاهمني؟ للأسف. المشكلة إن هُم بيتتنّكوا. سمعت القانون الجديد بتاع ال6 سنين ده بيقولك ممكن يطبقوا من أول 6 سنين إقامة. إمم.
إيه 6 سنين ده بقى؟
آآ اللي هي الجمعية الجديدة اللي طب في جمعية كده من خبراء الدولة بتستعين بيهم دايمًا، فهي اقترحت آآ، آآ إن يكون في آآ، حل وسط في موضوع الجنسية، ويطبق قانون 6 سنين من أول إقامة، <clears throat> فده هيبقى مفيد للناس كلّها.
إمم. إمم. لأ، ده هُم كده جُم علينا برضه.
قالوا أوكي. إزاي بقى؟ آه، بسبب الmanifesto، أنت جاي من أنت جاي بتاع. إمم.
يعني أنت آه، آه، آه طبعًا، آه طبعًا، كده اتّاكل منك سنتين.
صح، أقل حاجة كمان.
آه، بس هي كلام برضه، يعني أمّا نشوف
هو لحد الآن ما حّدش اعتقد هتبان
بيقول لك عشرين تسعة، عشرين تسعة أعتقد هيبقى فيه، خلال 20/9 هيقول لك ه الرد النهائي في الموضوع ده عشان بقى يقفلوا القصّة دي خالص.
آه. صح، يا ريت والله نخلص منها بقى، ونعرف راسنا من رجلينا زي ما بيقولوا.
هو ابن اللذينة اللي خارب الدنيا ده لو يهدى شوية، أنت شُفت البت هي اللي ضده بقى ال شُفت البت اللي ضده بقى اللي في مجلس الشعب دي؟ شُفت ف فض فضحته امبارح ومصوّراه مع واحد أزرق؟ هاه، آه والله العظيم، آآ أنت مش عارف إيه، يا نهار أبيض! شُفتها امبارح على الInstagram. بقى في نُصّ هدومه يا معلّم، عمّال اللي هو يبُصّ كده اللي هو مش عارف أقول لِك إيه يعني، فاهم؟ ماسكة مسكِت في الصورة بقى كده ومصوّراه زي حد كده وزير أزرق كده، و وهُم دُول اللي بيدعّموك، وأنت مش عارف إيه، وفاهم؟
آه، شه شهور. آه، ماري ماريا ديّة عسولة. لا والله. ما شُفتهاش دي. إمم. إمم. اهم. إمم.